Ah, so far wala pa naman, wala pa naman akong mga ano, oo.
Hmm, wala pa naman, mm. Hmm, ako kasi ano, eh. <snorts> Ah, ako kasi may kaibigan ako na ano, eh, ah, natatandaan ko mayro'n siyang utang sa'kin hanggang sa nakalimutan niya nang bayaran, eh, 'di hinayaan ko na rin kasi matagal na rin, eh, ilang taon na rin lumipas, eh. Tapos nung malaman-laman ko ma mayro'n din pala siyang mga utang sa iba pa naming kaibigan, ayan. Ah, hindi namin alam kung anong problema niya, kung sa pinansyal, anong kung saan niya ginagamit. Pero kasi minsan nangyayari talaga din 'yon, eh, na minsan na napapahiram tayo sa mga kaibigan. Kaso nga lang problema sa kanya nakakalimutan niya kasing bayaran palagi, parang nagiging habit niya na yung mangutang. Pero pag dating naman ng araw ng bayaran lagi niyang kinakalimutan.
Kasi, ah, siguro oo. Oo. Oo. Oh. Oo. Oo. May mga gano'n talaga na ano, eh, parang kumbaga, um, hindi naman natin alam yung rason pero malay natin, eh, ano pa din siya gipit pa rin talaga na hindi niya na kayang bayaran.
Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm, ako nga na nasubukan ko din naman mangutang lalo na pag halimbawa pag yung mga online shopping ngayon puwede ka na mangutang ayan, nasusubukan ko mangutang sa mga ganyan, pag may gusto akong bilhin. Kasi parang convenient din siya, pero nasa tamang disiplina lang din kung paano mo gagamitin 'di ba, gano'n lang naman, eh. Mm, yung yung uutangin mo yung alam mong kaya mong bayaran, parang ganon 'di ba? Mm, kasi pag umutang ka nung sobrang laki na alam mo naman na hindi sapat sa sahod mo pang buwan-buwan na kailangan mong bayaran, eh, di ikaw din mahihirapan 'di ba?
Ako siguro may mga gano'n ano, eh, iintin Oo. Oo. Oo, kontrolin mo lang talaga. Kaya mo kaya, tama, oo, tama. Oo, tama.
Mm, ayan. Sobrang ganda ng napag-kuwentuhan natin ngayon, ah, um, maraming salamat sa'yo, ah. Hmm, sige-sige. Paalam.
'Yon sa Kaya nga, oo. Maraming maraming salamat din at magandang umaga sa'yo. Paalam.